Iya p dan itu pas-pas sih waktu itu, libur moa mau libur panjang gitu kan. Po jadi, eee, apa, mau libur panjang yang kemarin lebaran Kak jadinya tuh semua bisa kumpul gitu. Karena kan kalau kalau hari lain atau kami nih misalnya pulang ke Indonesia berlibur, belum tentu bisa ketemu dengan adik-adik atau kakak-kakak yang lain. Jadi tuh memang, momennya pas kemarin tuh, tapi ya itu dia sih.
Mmm, seru banget, heeh. Wah, heeh heeh. Bet heeh, oke. Wah. I Oke. Ah Ah Hmm? Oh oke, mhm, oke, heeh, karena Mhm. Mmm, mhm mhm, karena dia ud oh iya, karena kek karena kan udah pada punya kegiatan masing-masing, kesibukan masing-masing, jadi hari liburnya beda-beda juga gitu ya. mhm.
Heeh. Iya. Dan heeh, iya, palagi anak-anak udah sekolah gitu kan ya, maksudnya keponakan-keponakan kan Kak, dan jenjangnya kan nggak semua sama nih. Nah itu kan pasti ribet banget ya Kak, "Aduh sih ini belum liburan, si ini belum ini." su jadinya, susah gitu. Dan kalau kayak kami misalnya, pulang berlibur ke sana gitu kan, eee, nggak pernah nyocokin juga gitu kan Kak, "Kalian libur kapan ya?" ya kami kan mau berlibur, ya datang-datang aja, gitu ya. Heeh, dan, memang kemarin momennya pas sih, untungnya spesial gitu, semua bisa berkumpul, dan heeh?
Oh iya, heeh. Hmm. Mhm. <laughs> Mmm, mhm mhm. Mhm. Mmm, mhm. Iya, benar benar benar. Iya. <chuckles> Mmm. Pas bange, heeh. Oke, wah, ibu Kakak bahagia banget sih itu. <chuckles> Luar biasa bahagianya, wah.
Iya dia seneng banget, heeh. Apalagi, biasalah ya kalau sudah oma-oma, nenek-nenek gitu kan. Kalau misalnya, "Oh wah ini cucu-cucuku," gitu kan, weh heeh.
Mhm. Heeh. Ya, benar banget tuh ketemu cucu gitu, wah rasanya tuh, luar biasa bahagianya. <chuckles>
Iya t walaupun kitanya baper ya, "Yah, anaknya nggak, cucunya gitu yang di yang di apa ya, bisa di dibilang, diomongin mulu" gitu. <chuckles>
A ya soalnya heeh? Eee, iya. Katanya, cucu itu, eee, berapa kali lipat lebih disayang katanya Kak dibanding sama anak sendiri. Wah.
Iya benar, salah dikit anak nggak dibela, cucu dibela. <laughs>
Heeh, bela, oke. Nah, eee, ngomong-ngomong itu, eee, kemarin, an ini Kak, apa namanya, kegiatan atau acaranya itu biasanya tuh ngapain aja sih Kak kalau lagi kumpul bareng kayak gitu?
Nah, kalau heeh? Heeh.

Oh kalau kemarin karena berkumpulnya itu, <tsk> eee, apa, dibuat kayak apa ya eee, pestalah bilangnya ya. Jadi pesta kecil gitu kan, jadinya, eee, ada acara yang, eee, semua juga ma eh maksudnya kita mengundang semua ini keluarga-keluarga baik itu sepupu atau sahabat-sahabat deket, eee, dari kita anak-anak dan juga dari si ibu gitu. Jadi, bener-bener kayak kumpul keluarga dari berapa generasi gitu jadinya. <chuckles> Heeh. <sniffs>
Mhm. Mhm. Wah, oke. Mhm. Mhm, mmm. Oh, oke. Wah. Heeh, kasihan banget itu. Wah oke, jadi kayak ajang reunian, terus ya pokoknya kumpul, terus habis itu ya mhm, terus heeh, jadi momen buat ngobrol-ngobrol atau bertukar, eee, cerita update kehidupan gitu kayaknya ya Kak. <laughs>
Bener banget, jadi kayak reuni, bener. Heeh, dan heeh? Iya. Heeh. Bener, dan ini nih Kak, lebih banyak apa ya, mengenang kali ya, jadinya kayak nostalgia gitu kan. Apalagi
Mmm, wow! Heeh heeh.

Iya itu tuh jadi ini ya, Kak, kalau kita ngumpul bareng yang kayak Kakak ini ngobrol karena, eee, kayak waktu kami tuh habis acaranya si ibu gitu kan udah ke udah selesai, besoknya tuh kita kumpul keluarga semua nih yang inti aja gitu kan, mau berd mau ngobrol mau berdiskusi gitu kan. Nah, eee, ngobrolnya sih ya kayak Kakak tadi, kan itu nikmat banget ya, Kak, kalau kita tuh duduk-duduk selonjoran, tapi tangannya sambil ngemil <chuckles> ngomong ngalor ngidul update kehidupan, curhat gitu kan. Wah, tuh seru banget loh benaran deh. Itu tuh yang ditunggu gitu, tapi ya itu harus atur waktunya itu ya, Kak, karena heeh.
Mhm. Mhm. Mhm. Wah, oh, iya, heeh. Heeh. Mhm. Oh, iya, heeh. Banget, heeh heeh. Heeh, iya. Benar, we Oh, iya. <chuckles> Mhm. Banget. Setuju. <chuckles> Mhm. Nah itu biasanya atur waktunya itu yang paling susah banget gitu dan kadang ada aja yang, "Aduh aku gak bisa," gitu, "aduh terpaksanya," eee, "kayak acaranya diundur." Gitu, itu sering banget sih, Kak. <chuckles>
Benar. Heeh. Iya. Jadi kadang langsung tuh, misalnya di grup keluarga langsung bilang, "Hai! Contohnya ya jam sekian kita udah harus datang." Tiba-tiba kayak kemaren adek adek kita tuh, eee, "Di mana?" "Masih di tol." "Tol mana?" Gitu kan, "Lama banget." gitu. Karena heeh.
Mhm. Eh, nah. Aduh. <laughs> Aduh biasanya kalau kalau yang kayak gitu mah biasanya aku, Kak. <laughs>
Oh, gitu. I iya karena karena kan itu d ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, terus ngumpulnya di BSD. Astaga ujung ke ujung ya, Kak. <laughs> Heeh.
Aduh. Mmm, oke dari berbagai kota dan engah heeh heeh, benar-benar dari ujung ke ujung dan ini ya, emang itu benar-benar disempat-sempatin banget gitu dan pasti persiapannya juga gak cuman sedikit itu, pasti banyak. <chuckles>
Iya betul. Heeh, karena kan kalau misalnya telat gitu ya, Kak, nanti kan ada yang punya urusan lain yang contohnya bilang, "Eh aku jam sekian udah harus pergi." Nah kan ceritanya gak seru ya, Kak, cepat banget gitu kan. Heeh, iya. Heeh, maksudnya pengen, apa ya, ngobrolnya panjang gitu, tapi kalau diuber-uber, di buru-buru kan gak seru gitu rasanya. Heeh, benar. Oke makasih, Ka
Mhm. Oh, iya, heeh. Heeh, eee, nah itu. Mmm, malah gak jadi malah bubar gitu ya acaranya gak jadi seru lagi. <chuckles> Oke. M Ah. Gak enak juga, heeh, gitu. Iya.